Ты знаешь, мне предстоит поездка одна небольшая. Э, б она как бы достаточно долгая, то есть это для оформления там документов. Мне нужно будет выехать в другую страну. Э, и казалось бы, да ничего такого, знаешь, э, суперсложного, всё вроде бы понятно. Я, там, знаю английский, смогу спросить, если что. Но всё равно, знаешь, временами накатывает какая-то такая тревога, какая-то даже, может быть, маленькая паника от того, что ехать в другую страну, вдруг я там не разберусь, вдруг вовремя не оформлю документы, что-то как-то делать. Знаешь, придумываю себе сама страхи. И вот, э, я как-то думаю: "Да почему меня так бы это как бы это тревожит?" Я поняла, что это не й не 1 случай, и обычно вот сами поездки- они вызывают во мне какой-то такой стресс. Э, когда мы едем там в путешествие в какое-то, семьей, с друзьями, мне всегда тревожно, что что-то случится, может, надо взять с собой какие-то лекарства, как не забыть, там, паспорта, документы, ещё что-то. И я вот думаю, ну это ж ненормально- поездки они должны вызывать, э, ну, может быть, какие-то там сложности, окей, но всё равно не должны быть какие-то для меня, знаешь, прямо очень такими стрессовыми. Это нормальный такой процесс жизни, а многие люди любят путешествовать, там, куда-то ездить. Я тоже хочу как бы начать, знаешь, получать удовольствие от путешествий, но вот не знаю, э, как сделать ее менее какой-то стрессовой, более комфортной. Может, ты мне можешь как-то подсказать.
Так. Так. Вот как. Да. Это так. Скажи, а ты хочешь поговорить о своих эмоциях, переживаниях или получить совет, как справляться с твоей тревогой?
Н-да, я хочу какие-то конкретные советы, шаги. Может быть, есть какие-то у тебя универсальные, э, какие-то подсказки, лайфхаки, которые обычно помогают в таких вопросах.
Да, давай попробуем разобраться с тобой в причинах твоего стресса и такой сильной тревоги, а, настолько сильной, что она тебе мешает. На самом деле, я понимаю твои чувства и разделяю их. А, действительно, перед поездкой нужно много чего предусмотреть, в том числе и лекарства, продумать план поездки. А, и это, конечно, волнительно, но когда стресс, э, очень сильный, то это, конечно, может мешать. Я тебя понимаю, понимаю твою озабоченность этой проблемы. Скажи, а как ты думаешь, а почему именно в перед поездкой, а, ты испытываешь такой большой стресс? Может быть, у тебя был какой-то негативный опыт?
Мгм. Давай. Мгм. М, хм, мгм. Ну, наверное, н-да, с этим что-то связано. У меня было несколько таких моментов, когда ребенок в поездке очень заболевал, ему было плохо, мы в чужой стране пытались найти врача, а, а он такой, знаешь, обессиленный был. Я тогда очень перенервничала. Мне казалось, что, м, <smacks lips> вообще какая-то ситуация суперкритическая. И я думаю: "Да и была бы я дома, я бы уже знала, где врач, где больница, скорую как вызвать, а, вот как решить любые вопросы". А здесь, знаешь, как будто бы, сидишь без рук, без ничего, без связей. Э, всё надо искать, всё надо гуглить, куда-то ехать. Это всё занимает огромное количество н времени, которого нет. И, наверное, вот после той поездки я стала вот бояться таких путешествий.
Так. Понимаю. Конечно. Да, твоя тревога <clears throat> действительно обоснована, особенно путешествие с ребенком и попасть в такую непростую ситуацию. Это, конечно, сложно, и я понимаю твой страх, э, будущих поездок. А, давай попробуем поговорить о поездке, <clears throat> которая сейчас тебе предстоит, и она связана с документами, как ты сказала, да? Э, вот, э, как ты думаешь, например, набросать план поездки, то есть, э, что нужно взять с собой, да? Не забыть, может быть, даже лекарства положить <clears throat> для себя, все документы, чтобы всё было на месте, э, какую-то одежду. То есть расписать план, да, э, в какой день ты приезжаешь, куда заселяешься. И когда ты посмотришь на этот план, ты поймёшь, что у тебя на самом деле всё готово, всё расписано, и, собственно, как бы ошибиться негде. Как ты думаешь, это поможет тебе не тревожиться?
Мгм, да. Мгм. Мгм. М, ну, возможно, это как-то успокоит меня в подготовке к поездке, да. Потому что, вот знаешь, будет какая-то такая, э, рутина, что ли, последовательность: что за чем делать, что приготовить, что докупить. Наверно, вот в плане подготовки, да, меня это немножко успокоит. А вот, э, в самом путешествии, знаешь, когда я уже буду, вот, садиться, там, в самолёт или, там, в транспорт, э, м, э, м, конечно, я, наверно, буду проверять, там, в голове: то взяла, то взяла, то взяла,- и с помощью какого-то списка, я согласна, что я смогу эти, э, переживания как-то, э, исключить. Но вот в плане, м, каких-то будущих переживаний, вдруг что-то случится, что мне может помочь в поездке?
Да. А за что ты больше всего переживаешь в этой поездке?
Ой, да, <chuckles> мне мне только дай волю, знаешь, воображению, я уже буду переживать по поводу любого: за транспорт, что сломается, вот как в самолёте я ся буду чувствовать, вдруг мне станет плохо, могу переживать, что потеряюсь в незнакомом городе, вовремя не смогу там найти транспорт, чтобы доехать, э, до ви до визового центра. Ну, вот какие-то такие организационные моменты.
Так. Да, я понимаю. Но если это всё внести в твой план, допустим, как доехать, да, маршрут, чтобы точно знать, а, если с сломалось такси, можно тут же пересесть в другое, а, соответственно, выехать, ну, например, за несколько часов з до запланированного времени и посидеть где-то рядом в кафе, э, например, чтобы, ну, не просто ожидать, а всё-таки быть рядом, в шаговой доступности, чтобы ты могла контролировать время. То есть вот такая подготовка сможет понизить твой стресс?
М, наверно, да. То есть ты мне предлагаешь такую прям подготовительную работу осуществить, чтобы подготовиться по всем фронтам, да, как-то проработать все страхи наперёд? Мгм.
Да. Ты знаешь, если действительно не получается, э, пока что успокоиться, возможно, тебе нужно, ну, так скажем, потрудиться перед этой поездкой, а после того, как всё пройдет хорошо, и вот в следующий раз ты уже будешь понимать, что на самом деле многие страхи, они, ну, просто не происходят, да, но при этом нужно быть на самом деле готовой ко всему, поэтому вот такой план каких-то резервных вещей- а что, если вот что-то пойдёт не по плану,- он помогает сохранять контроль, да. Помогает не тревожиться, не искать вот, м, проблем, да, что может случиться. То есть осознать, что у тебя всё под контролем, поэтому с 1 раза это может не получиться, но в дальнейшем вот такая подготовка, когда ты, ну, вот буквально на молекулы разбираешь свою проблему, она вроде бы как перестаёт существовать в твоей голове, как считаешь?
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, э, ты знаешь, я, наверно, попробую. Я воспользуюсь твоим советом, потому что почему-то кажется, что это сработает. Ведь если я заранее, как бы, просмотрю все маршруты, выпишу там транспорт, который мне нужен будет, забронирую отели, э, посмотрю по картам, где что находится, как добираться из одной точки в другую, э, может быть, э, пойму, где я там смогу покушать или решить какие-то бытовые вопросы, то, наверно, вот этот вот действительно уровень стресса, он будет немножечко меньше. И мне, наверно, будет как-то спокойнее, потому что, э, как будто бы я действительно, знаешь, проработаю все вот эти возможные варианты. Я понимаю, что, скорее всего, это всего не случится, это всё надуманные страхи, но, м, но таким образом успокоить себя, наверное, это очень хорошая идея. Ты знаешь, я тебе благодарна, что ты меня выслушала и поняла, что мне действительно может помочь, и я попробую в эту поездку, знаешь, использовать твой метод. Я посмотрю, как это будет в действии, и, если что, возьму на вооружение для себя навсегда. Ну, спасибо большое, что выслушала. Мне было это очень полезно.
Да. Да. Я рада, что наш разговор тебе помог, и что тебе удалось посмотреть на си свою ситуацию с разных сторон. И я очень надеюсь, что тебе удастся взять свою тревогу и стресс под контроль. Желаю тебе удачи.
Спасибо.